Olha, eu confesso que a parte da competição, assim, não não não me impulsiona tanto, mas o que me prende por exemplo no duolingo? É porque eu já tenho mais de 1 ano e meio de ofensiva, né, de de dias consecutivos feitos. Aí, ele me manda lembrete falando: "Olha, você vai perder as suas 450 dias de ofensiva? Fico: "Ai, deixa eu fazer uma lição aqui".
Aham. Ah, muito tempo então. <laughs> Como <laughs> ele ameaça ali você, né, olha, se não fizer, perde o ano todo.
Exato, vai perder. Exato, exato, então, mas assim, eh, por ser desse estilo eu concordo, eu eu enjoo rápido também, Mas por ser desse estilo eu acho que é mais fácil você voltar também a estudar. Por exemplo, ficar um ano sem fazer um duolingo. Se você volta, você volta rápido, você não precisa relembrar como é que funciona. Ai que que mesmo tinha que fazer nessa hora é tudo muito intuitivo e existem es
Aham. Sim. Uhum. Sim, não precisa aquele ler aquele monte de livro igual antigamente, procurar qual página que tá o exercício ali, já te ajuda, né.
Exato, exato. Aham. É. Super. E hoje já estão fazendo esse mesmo modelo, né, do duolingo para várias frentes de aprendizado, né, eu eu hoje em dia estou fazendo um que é para aprender Python, por exemplo, programação que é mais ou menos no mesmo estilo assim, né, de aprende um negócio, exercita tal, ganha uma recompensazinha, tem o ranking. Então eu acho que é um estilo que eu amo e odeio ao mesmo tempo, mas que eu acho que tem a sua o seu valor, sabe? <laughs>
Nossa, que bacana. Aham. Ai que legal. Aham. Aham, isso é muito bacana, né, porque ajuda bastante. Só que assim, tem a questão também desses aplicativos funcionarem somente com a internet ali conectada. E com isso vem as distrações, né. Eh. Às vezes uma mensagem de WhatsApp, um amigo que manda um um stories no Instagram ali para você, manda um videozinho engraçado, isso te atrapalha de certa forma?
É verdade. Aham. É verdade.